Ay sa akin para sa akin ah, kasi, kahit na although mahal yung gastos, kung kung kung mapapasaya ba naman yung family mo, 'di ba? Pati yung sarili mo. Kasi tulad namin, ah
Mm. Totoo, mm.
pumunta kami ng Pagudpud, actually 3, parang 4 years ago na ata yun matagal na.
Oo. Mm.
As in malayo siya, saka siyempre magastos sa gas, so nag-rent pa kami ng van.
Oo. Mm.
Tapos pagdating sa Pagudpud, nag-rent pa kami ng, ah, bahay for 3 days, kasi 3 days yung bakasyon, eh.
Bibilhan, oo. Oo.
Tapos, ah, so siyempre yung pagkain pa, 'no, pagkain pa lalo marami kami isang buong pamilya. So parang ah, kasama yung biyenan ko, yung bayaw ko, tas yung ibang kaanak, mga pinsan ganun, oo, tas bukod dun sa family ko.
Opo. Ah, kumpleto po talaga. Oo.
So alam mo yung ginas nagastos namin dun is 50,000. Oo. Oo, for 3 days.
Wow! Ang dami po. <laughs>
Oo. Kasi alam mo hindi lang yung Pagudpud yung pinuntahan eh pati Vigan, siyempre 'di ba sa Vigan kung map kung napapansin mo, ang daming souvenir shop.
Oo, mhm. Oo. Totoo at siyempre nandun na rin naman po kayo 'no, parang sulitin na rin, 'di ba, po?
Doon. Oo. Dun napagastos kasi nga bili dito, bili dun, i-souvernir na t-shirt na may nakalagay na Vigan, ganun din sa Pagud Pagudpud may t-shirt din na Pagudpud pina naka-print. So siyempre bili-bili 'di ba oh, ayun eh, di gastos. <chuckles> Ikaw ba? May experience ka bang ganun?
Oo. Oo. Mm. <chuckles> Oo nga din. Ako po ano.

Oo nga ang tapang mo hindi ko kahit siguro nung dalaga ako hindi ko kayang gawin yun. Ang, ah, naranasan ko lang no'ng dalaga ako yung sumakay ako sa, ah, parang Vikings sa, ah, sa ano, sa Enchanted Kingdom. Naiiyak na ako na gusto ko nang bumaba. Oo, oo, napasubo ako.
<chuckles> Hmm. Oo. <chuckles> Kasi pag sa rides po talaga, opo, pag rides po kasi talaga medyo ilang ulit kasi siyang gagawin kaya medyo nakakatakot. Pero yun kasi parang isang talon lang isang beses ka lang kakabahan tapos pagkatapos naman parang masaya na rin yung pakiramdam parang hindi ka na rin parang gusto mo nga siyang ulitin gano'n yung pakiramdam. <chuckles>
Oh, ang tapang mo. Naku hindi ko kaya yun. <chuckles> Grabe.
Opo grabe. <chuckles> Mm. Pero kayo po ba may mga karanasan po ba kayo sa paglalakbay na nagpabago ng pananaw mo sa buhay o kaya sa sarili mo?
Ay. Ay, oo siyempre 'no? Dahil nga di ba nakapun nakarating na nga kami sa ibang lugar, so gusto ko naman yung, ah, parang gusto ko na hiking naman. Ayan, so ito last last ano, last a ano kasi, ah, last month, so nagpunta kami sa Mount Parawagan, 'no. So, umakyat talaga, oo umakyat kami do'n kasi nga dahil nga di ba naglalakbay, so parang, parang mas gusto mo ng more yun na, na habang, habang medyo bata-bata ka pa i-explore mo na yung sarili mo na na na do'n na ng napuntahan mo na yung mga gusto mong puntahan. Kasi kapag matanda ka na hindi mo na magagawang puntahan yun, eh, di ba? Siyempre mag-i-stay ka na sa bahay kasi nga may sakit ka na, mahina ka na so
Hmm, oo. Mm. Wow, oh. Oh. Oo, totoo po, oh. Mm. Mm. Totoo po, oo. Oo.